Fa poi quasi quell'azione di guardarsi intorno, quasi come se fosse più importante quello che pensano gli altri, non l'azione stessa di fare qualcosa di sbagliato moralmente. Ehm, incredibile.
Esattamente il non capire che quello che quello che si sta facendo è sbagliato a prescindere, perché quel mozzicone che tu stai buttando sotto la sabbia, lo potrebbe prendere tra il nel becco un gabbiano.
Certo. Ma poi anche banalmente, i tuoi figli che sono magari di fianco a te, ehm è un'azione contro se stessi quasi. <scoffs> Contro se stessi e le persone
Cioè così come I miei figli che sono di fianco a me. L'esempio più famoso che io mi sento di farti, sono i sacchetti di plastica che fluttuano nel mare, che dalle tartarughe vengono scambiati per delle meduse
Mh-mh. Certo, vengono trovati nello stomac
e che di conseguenza vengono mangiati.
Incredibile. O anche le mhmm, le l le le il i pezzi di plastica che circondano uhm i me ehm che circondano le lattine, che vengono trovati al collo di uhm mhmm attorcigliati ai ai becchi dei delfini o al collo delle tartarughe. A volte si vedono delle immagini raccapriccianti.
È incredibile! Esattamente. Esattamente, ma quello Immagini raccapriccianti, ma quello accade in qualsiasi ecosistema. Vogliamo parlare delle immagini, adesso tralasciando solo per un attimo il discorso ecosistema marino, che sicuramente uhm non che per me sia più importante, assolutamente no, nel uhm per me la salvaguardia di ogni ecosistema è assolutamente importante. Certo, vivere al mare mi porta ad essere un pochino più, ehm, portata alla salvaguardia dell'ecosistema marino, ma semplicemente perché mi è più semplice. Ehm, le immagini degli orsi con le teste infilate nei bidoni di plastica.
Mh-mh. Certamente.